بُصي، هاقول لِك مثلًا يعني في مرة ال من من م أ أقرب موقف مثلًا، يعني الموضوع كان مضحك جدًا، آآ كنت مع واحد صاحبي في ال في وسط البلد في mall البستان، بنجمَّع كمبيوتر ليه وكده.
إمم.
فاحنا تعبنا جدًا من اللف وال فعلًا الموضوع كان مرهق والحمد لله خلصنا وجِبنا كل حاجة، وكنا طلبنا أوبر ومروّحين، تمام. فأنا كنت قاعد قدّام وصاحبي قاعد ورا، فأنا كنت ما صدقت بقى ركبت وعايز أرتاح شوية و لحد ما نوصل البيت، ف للأسف كان ال ال الكابتن أو السواق كان، آآ راجل عنده 50 سَنة ش وآآ حاجة و50 سَنة، فبدأ يحكي لي فبدأ يحكي لي عن حياته الشخصية ومشاكله الشخصية وال مشاكله ال الجدية، وف أنا بدأت لقيت بقى هيبدأ يرغي وأنا م ما فيّاش دماغ وعايز أرتاح، فلا يرضيني إديته بقى إيه، إديته الanswer machine، <chuckles> إديته الرد التلقائي قصدي الآلي. تمام؟ فوهو بيح بيقول لي بالأح في الح في حاجة من الحاجات اللي هو بيحكيها لي بيقول لي: "والله عملت العملية في القلب وركبت دعامة."، فأنا لا إراديًا بارُد عليه، باقول له: "آه حلو." <chuckles> فه فهو أهص صح صاحبي وهو قاعد ورا لقيته بقى قاعد بيتنطط حرفيًا على الكرسي من كُتر الضحك، من ردي، فيعني كان م م يعني الفكرة إن أنا لم ل لمحت الت التصرُّف بتاع بتاع صاحبي وأخدت بالي إن هو عَمَّال يضحك ورا، فخدت بالي من اللي أنا قُلته، هو حلو إيه الراجل بيقول لي هاركِّب دعامة وأنا أقول له حلو! ف م ف ف ما عملت ما علقتش على الموضوع وكبَّرت دماغي وقُلت ما فيش مشكلة والراجل نفْسه برضو ما علقش وبتاع، فده موقف مُحرِج، <chuckles> يعني الراجل كان ممكن يعلق على الموضوع يقول لي إيه اللي حلو؟! <chuckles> فكنت مُحرَج جدًا.
تمام. أيوه. إمم. فاهماك آه. إمم. فاهماك آه. إمم، اهم. إمم. إمم. أيوه. حلو. <chuckles> إمم. أيوه فاهماك. إمم. أيوه طبعًا فاهماك، آه طبعًا. أيوه طبعًا فاهماك ومعاك حق. إمم، فعلًا م الموقف فعلًا مُحرِج وطبيعي إن أنت تحس بإحراج وتتضايق، فأنا فاهمة ده كويس يعني. طيب أنت مثلًا الموضوع ده مرتبط معاك ب بحد من الناس البعيدة عنك والّا عادي والّا والّا عادي أي حد سواء قريب أو بعيد طالما أنت حسيت إن أنت مش مهتم للكلام أو الكلام ما يهمكش، ما بتديلوش الاهتمام ده؟
بالضبط فده ف